ええええ、ちなみに平日はどのくらい寝てらっしゃるんですか？
えっと、平日が、あの、同居人とのスケジュールが全く変わってしまったので、あの、今年からだいたい1日3、4時間ぐらいっていう感じですかね。
うんうん。 はい。 え？それそれしか寝てないんですか？あ、ええ。よしそれは、うーん、<chuckles> ちょっ、お辛いですよね。ちょっと3、4時間で、ええ、毎日頑張ってらっしゃるんですね、平日。
うん、そうなんです。<laughs> うーんって感じですよね。 そうなんですよね。あの、平日あの、休日寝ためしとけば平気かなと思ったんですけど、やっぱりちょっと無理難しくて、ん、で、ん、ですよね。で、結局平日になると、昼寝しようと思うんですけど、やっぱ寝れなくて
うん。 うん、うん。 ん。そうですね、ええええ。 うーん。あら、なるほど。え、でも、じゃ、日中はそんなに眠くはないんですか？
はい。 ええとですね、すっごい眠くて体もものすごい疲れてるんですけども、あの、やらなきゃいけないことをやっていると、なんか終わったタイミングで今度眠気が取れてしまって <laughs> はい。
うーん。 ん、うん。 あ、<laughs> なるほどなるほど。逆にその時にはもう眠気が取れてしまうんですね。
そうなんですよ、ただ疲れだけがずっとずっとこう蓄積されてくみたいな感じなんですけども。<laughs>
うんうん。 ああ、で、また、さんよじかん寝て翌日を迎えると。なるほど。それはちょっと集中力とかにパフォーマンスもちょっと落ちていきそうですね、平日は。
そうですね。 そうですね、あの、ほんとに大事な仕事をやる時とかやっぱり落ちますし、ん、その、ストレスになっちゃうんですよね、そのプレッシャーみたいなのも。
うーん。 うん、う。 ああ、失敗しちゃダメとか寝ちゃダメっていうのが、ですかね。うんうんうん。いや
あ、そうですそうです。<sniffs> はい。なので、ちょっとこうどうしたらいいのかなと思って、やっぱその、ん、やっぱり心も体もなんかちょっと疲れてて、んん、なんか、うん、そうですね、ちょっと自分の健康が最近心配だなと思ってるんですよね、こう、今は、すね、平気でも何年後かに。<laughs>
うん。 ああ、なるほど。 うーん。 ええ。 そうですね、私もお話を聞いててちょっと心配になってきちゃいました。<laughs> うんうん。ええ、そうですね、なるほど。その生活っていうのは続けてもう結構経つんですか？
<laughs> ありがとうございます。<laughs> ええと4月からなのではちきゅうじゅうじゅういち、にじゅ8か月ぐらいですね。
あら、うんうん。じゃあ、えっと ああ、なるほど。始めた時はやっぱ辛かったですよね。も前はもっと寝てらっしゃったんですかね？平日に。
はい。 あ、もう全然もっと寝てましたね。
ああ、ですよね。それがそのパートナーの方との時間のために結構、あのうん。
はい。 そうですね、ずれやっぱずれてしまって、向こうが夜遅くに帰ってくるとやっぱうるさくて寝れなくて
ええ。 ああ、そっか、ね寝てもいいけど、ね眠れないんですかね？